Tem coisas maravilhosas. Você podia pegar um final de semana para chegar. Eu não sei se você está perto de Milão uma cidade assim sabe. De Milão, você pega você pode até fazer aquele passeio de Milão e ir até pegar o trem, o Berlina, que vai na Suíça.
Uhum
Aquele trem que vai pela pelos Alpes.
Uhum.
Você ia fazer isso em um bate e volta.
É verdade.
Num bate agora, tem que querer e tem que tornar isso hábito, né?
Sim, é verdade.
Mas você tem que começar.
Então, você acredita que é assim? Hã.
Quando eu falei da sesta, eu falei que era assim: Começasse com uma sesta, que era para o descanso já s você sentiu prazer no descanso?
Sim.
Porque você está sentindo prazer só no trabalho.
É verdade. Entendi. Então então você acredita que, assim, inicialmente, eu deva tentar fazer essa sesta até
A sesta.
du durante o trabalho, né, nesses intervalos que eu faço fazendo switch um entre um e outro. E e, para além disso, seria ideal eu tentar sair um pouquinho do casulo nos finais de semana. <chuckles> Viajar um pouquinho para sair do ambiente, né?
Durante o trabalho, durante a semana. Aham. No final de semana. por sim, porque